Слушай, ты знаешь, я сейчас ищу, ам, ну, <chuckles> подарки, конечно же, понятно, конец года, а, для для большого количества людей, <chuckles> вот. И ты знаешь, а, я уже стала себе ломать голову, кому что подарить, я вообще ни, э, ну не то, что не представляю То есть, э, каким-то родственникам, таким близким, там мужу, а я в принципе уже подобрала, а вот. А, м, ты знаешь, большая проблема состоит, э, что подарить, э, свекрови, <chuckles> вот. А дальше, м, дяде мужа, да, ну как бы, м, такая у него он такой немножко специфический у нас, а, вот. Ну и дальше такие друзья, знакомые, которых я там, знаешь, встречу до праздников или там после праздников, чтобы такой небольшой презентик подарить. Вот а, может быть, ты мне поможешь составить список
Мгм, так. Так. Мгм. Так.
кому что купить.
Э, да, конечно, давай попробуем с тобой разобраться в этом вопросе, м. Для начала я тебя хочу успокоить, так как, э, такая проблема довольно-таки распространенная. Это у многих людей случается. А, очень часто люди не могут подобрать подарок, потому что они хотят, чтобы этот подарок был, а, какой-то, м, специфический, чтобы он был какой-то может эксклюзивный, чтобы он был хороший, да. То есть, чтобы это, человек не просто на какую-то полочку поставил, да, и где-то он там забылся. То есть всё-таки хочется, чтобы этот подарок был полезен. Не так ли?
Ну да, да-да, конечно, я трачу время, деньги, зачем покупать что-то, что потом будет валяться?
Вот вот, конечно, то есть хочется, конечно же, как-то может быть даже удивить человека да, то есть чтобы ему было приятно. И, конечно же, часто у людей с этим возникают трудности, так что, э, сразу тебя успокою: ты в этом не одинока. Так что, если ты как-то по этому поводу переживала, то <chuckles> можешь успокоиться. Вот, э. Теперь возвращаясь непосредственно к нашей проблеме. Э, давай так, э, как раз-таки вот, э, давай сосредоточимся с тобой условно там, не знаю, на 2-3 людях. То есть, э э Да, вот скажи, для кого всё-таки должны быть эти подарки, вот кто в приоритете? Так как я так понял, что, а, мужу подарок уже там какой-то найден, так. Э, то есть получается Ага.
Ну, да. Ну, хорошо. Ну, давай. Ну да, я уже знаю, что куплю ему, поэтому это уже не проблема.
Вот, то есть хорошо, то есть кто остался Давай выберем г может какую-то группу лиц или конкретных людей, то есть кому нужно еще, так скажем, найти какой-то подарок.
Так, значит, смотри, свекровь, да, а, то есть, это мама мужа, и, э, ее, э, брат, то есть это, ну, дядя как бы мужа. А, вот, а, то есть вот они как бы в первую очередь, скажем так, потому что дальше уже будет проще, мне кажется. <chuckles>
Так. Мгм. Мгм. Хорошо. Понятно. Хорошо, то есть, э, это такие, это, скажем, очень близкие родственники все-таки, как ни крути, то есть это не какие-то там, а, отдаленные какие-то приятели, знакомые, то есть действительно, э, к выбору подарка нужно подойти очень, э, так скажем, э, скрупулезно, чтобы это было действительно нужно и, э, хорошо преподнести также, это тоже важно, вот. Так что, ну, чтобы я з мог тебе помочь с выбором подарка, естественно, мне нужна какая-то информация насчет них. Вот, допустим, насчет, э, давай начнем со свекрови, например, да. То есть, э, может у нее есть какие-то хобби, интересы, она там чем-то увлекается, может какая-то, не знаю, там скандинавская ходьба, может она готовит как-то классно, здорово, может она какой-то кондитер. Вот дай мне каких-нибудь парочку деталей, и мы постараемся что-нибудь вместе подобрать.
Ну да. Ну да. А, ну смотри, ей уже за 70, ам, она на самом деле обожает всё, что касается, м, ухода за собой, то есть, э, всё, что, ам, там, не знаю, крема там какие-то, может быть, косметика, макияж, а. То есть она вот прям такая вся вообще. То есть даже если она особенно никуда не ходит, она дома, она вот всё время, она одевается красиво, она там любит причёску себе делать, то есть даже, да а, вот то есть
Так. Ага. Мгм. Супер супер. Отлично, слушай, да. Это очень нам сразу сужает, так скажем, э, спектр, э, наших категорий. И я те хочу сказать, что, э, наверно, хороший был бы подарок для нее. Это действительно какой-то, если ты говоришь, что ей прям нравится такой уход и, учитывая то, что это женщина, а женщина всегда хочет быть красивой, и твоя свекровь получается этому очень даже хорошее подтверждение, я бы рассмотрел какой-то вариант действительно какой-то, может быть, э, м, уходовой косметики для там же есть разные возраста. И вот как раз таки для такого уже получается, как ты говоришь, возраста 70 плюс. Да, то есть что-то более, э, такое, может, к что-то омолаживающее может, да, знаешь, какие-то крема, возможно, или просто какой-то уход там не знаю там не знаю перед сном какой-нибудь. То есть я думаю, что ей бы это такое очень могло бы понравиться. И, возможно, не знаю, если не хочешь рассматривать косметику, то, м, можешь рассказать чем она, например, занимается. Вот, допустим, она шт я так понимаю, на пенсии, да. То есть, э, вот как она проводит свои дни, и, может, как-то от этого мы сможем тоже оттолкнуться?
<chuckles> М, г да. Ну да, да. А, слушай, вот здесь вот сложнее как раз, потому что, м, она не особенно подвижна, скажем так, то есть она ходи ну как бы ходит, да, она обычно на машине всё время куда-то едет, то есть она не гуляет, она не увлекается никаким спортом. Ам, хм, то есть, э, здесь да.
Мгм. Ага. Мгм. А не увлекается, потому что ей не интересно или там в силу, может, э, каких-то проблем со здоровьем и так далее?
Но, мне кажется, больше что потому что ей не интересно. То есть она, в общем-то, больше любит, э, домашнее такое времяпрепровождение, домашний отдых, поэтому, м, там, да, иногда она любит еще принимать гостей, то есть, э э, вот вот это, кстати, она тоже любит, эм, не знаю, может быть, что-то для дома тоже. Ну, ты знаешь, вот мне кажется, больше превалирует вот как раз, э, у, вопрос, как она выглядит, то есть она очень любит всё, что, а, всё, что да.
Мгм. Мгм. Ага, то есть все-таки, мгм, ну, тогда, да, я думаю, что я бы на твоем месте рассмотрел какой-то, не знаю, действительно какой-то либо, э, самому подобрать какой-то набор, так скажем, чтобы там был уход. Там, может, му э, там какие-то крема для век, может, знаешь, там какой-то бальзам для губ, э, какой-то крема для рук, возможно, да, то есть, либо уже заказать какой-то готовый набор. Этого щас масса в стационарных магазинах, в онлайн-магазинах, то есть на, так скажем, на любой кошелек, на любой бюджет абсолютно. То есть я специально тут даже тебя не спрашиваю о бюджете и так далее, потому что куча каких-то марок, брендов, а, возможно даже, у нее есть и любимый какой-то бренд, вот да. То есть я думаю, что ей будет более приятно, если, э, это будет подарок именно того бренда, например, к которому она привыкла и косметика которого ей нравится, да. То есть, э, думаю, что вполне такой вариант мог бы быть хорошим.
Ну да, да-да. Ну да. Да, я думаю, что я действительно остановлюсь на каком-то, э, не знаю, м, ну, и что-то что-то из такого для красоты, для либо макияж, либо крем, вот что-то такое. Да, ты прав, это, кстати, хорошая идея. А, я думаю, что <chuckles> я не ошибусь здесь. А слушай, дальше в вот её брат, а, ну, это вообще полная противоположность, он любит вообще всё, что практичное. То есть, а там, понимаешь, а, не не нет места для фантазии, скажем так. То есть он, э, знаешь, любитель вообще таких подарков, которые могут, э, вообще чем чему-то послужить. То есть, те знаешь, до того, что он говорит, э: "Ты мне подари канистру масла там для газонокосилки, я буду доволен". Вот, теперь главное- знать вообще, что ему реально нужно. <chuckles>
Мгм. Так. Мгм. Ага. Мгм. Так, ага. Ага, то есть, короче, подарок должен полностью работать на все деньги и полностью, да. Ну, слушай, это такая довольно-таки интересная черта характера и тут, наверное, единственное, что я тебе могу посоветовать, это, э, как-нибудь аккуратненько, может быть, как раз таки через, э, свекровь там или еще через кого-нибудь, как-нибудь, э, так, знаешь, аккуратненько прощупать, что называется, почву, да, и узнать э, может он на что-то, не знаю, там не знаю, откладывает, копит, может быть, он, э, что-то там присматривает себе, там не знаю, какой-нибудь, может, не знаю, шуруповерт, какую, не знаю, дрель, может быть, например, да. То есть какой-то инструмент, возможно, да, то есть или, может быть, эм, я так понимаю, тут какие-нибудь эмоции мы сразу отметаем, да, то есть если его там
Да. <chuckles> Ну да-да-да. <chuckles> Ой, да, да, да, здесь только практика, практичное что-то что-то, что чем он будет пользоваться, то есть вот в быту что-то вот в я думаю, что ну да, но дело в том, что надо узнать это, наверно, действительно, прощупать почву, потому что, э, так я так мне сложно будет догадаться. <chuckles>
Ага. Ну да, и причем это, знаешь, я рекомендую сделать ненавязчиво, чтобы это даже делала не ты, а только, ну, говорю, кто-нибудь, э, так скажем, какое-нибудь 3 лицо, потому что, э, я уверен, что если ты спросишь этого человека, условно, напрямую или как-нибудь там аккуратненько, чтобы ему нужно было бы, его ответ, наверно, будет на 99 %, что у него всё есть, и там ничего не ничего не выдумывай, ничего не надо, вот. Поэтому да, я тебе тут рекомендую все-таки, так скажем, кого-то заслать в разведку. Да, ты, чтобы, э, узнали, что там, возможно, ему нужно, о чем он там задумывается. Может, действительно, там, не знаю, как ты говоришь, э, какое-нибудь там ему реально какое-то масло нужно для газонокосилки, и купить, например, какое-то масло и плюс какой-то уход за той же газонокосилкой да, то есть, например, там что-нибудь в тако в таком что-нибудь стиле, например. То есть, ну, нужно разведать действительно, что ему нужно и что ему, так скажем, э, его подарок, какой именно его обрадует, а не просто так, потому что такому человеку что-то подарить, наверно, от балды, это его оть ну, может сильно расстроить. И хотелось бы как хотелось бы попасть. Да. Да-да-да. То есть тут очень важно не промахнуться, и вот поэтому нужно больше как бы, так скажем, информации на этот счет.
Ну да, да. Да-да-да. Да-да-да, да-да, слушай, это классно. И да, да, да. Ему жалко денег. <laughs> Это точно. Это да, ну да, слушай, ну, вот эти основные такие 2 подарка, которые действительно такие самые важные. Ну, дальше я думаю, я, наверное, не знаю, м, для таких просто знакомых, э, не знаю, какую-ни какие-нибудь шоколадки или там, не знаю, новогодние украшения, как ты думаешь, это подойдет?
Да, да, вполне спокойно. То есть в зависимости тоже на каком уровне у вас, э, так скажем, с друзьями отношения и так далее. То есть если это м, вы не привыкли там дарить друг другу какие-то дорогие подарки и так далее, то есть это должно быть чисто символический какой-то знак внимания. Да, вполне себе можно какую-нибудь, э, просто украшение, там и, может, какие-то даже игрушки, может, на елку, да, то есть какие-то красивые там, может быть, ручной работы какой-то там, либо же какие-то сладости. Да, это всегда беспроигрышный вариант. То есть тут, э, я только поддерживаю в этом плане, то есть такое, да, можно смело дарить. Это и ненавязчивая и ни к чему не обязывающая, то есть суперидея. Да, с отлично.
М-да. Слушай, ну что ж, спасибо тебе большое, ты мне бу классно помог, э, к хорошие дал мне идеи. Я пошла приступать к списку подарков. Спасибо.
Рад помочь, всегда пожалуйста, обращайся еще.